Ehm, no, no, dove dove sono io c'è particolare attenzione, ehm, c'è la raccolta differenziata porta a porta; quindi ogni sera, ehm, si mette fuori un un secchio dell'immondizia e poi la mattina presto passano a ritirarla. Ehm, dico che c'è particolare attenzione perché ho visitato altri posti, altre nazioni soprattutto, perché penso che questa cosa sia un po' simile in tutta Italia; mentre in altre nazioni non si dà tutta questa importanza alla raccolta differenziata. Posso fare un esempio, d negli Stati Uniti, ehm, ho avuto uno shock culturale perché stavo ospite da alcune persone, e io stavo cercando il secchio magari per buttare la plastica, il secchio invece loro sì, loro mi hanno detto: "No, no, butta tutto lì, tutta indifferenziata". Ehm, a me d disturba perché ormai è diventato un automatismo dividere l'immondizia. Io, ehm, ci faccio particolare attenzione anche perché poi, nella mia famiglia, ehm, c'hanno sempre tenuto molto a insegnarmi la raccolta differenziata anche quando non era "obbligatoria" tra virgolette. Ehm, quindi ad ese
Ah. Sì, sì. Ah. E invece tutto insieme? Tutte insieme. <chuckles> Certo, certo. Certo. Ma questa è una cosa buonissima insomma, da trasmettere da da genitore a figlio, no?
Sì, perché sviluppa proprio, se si fa da quando è piccoli, l'automatismo. Io sono onesta, se butto se vedo, ehm, la plastica dentro al secchio della carta, mi dà fastidio, mi dà proprio fastidio. Infatti negli Stati Uni negli Stati Uniti mi disturbava proprio buttare tutto insieme, è una cosa che non non controllo, è automatico. E infatti io a casa mia, mhmm, ho i secchi di fuori, ehm, perché non ho molto spazio dentro casa, però durante il giorno, ecco, se piove metto da parte i contenitori di plastica, da parte la carta e poi a fine giornata butto tutto. Però diciamo che divido già da quando apro le cose, da quando ehm, da subito. Mh-mh, non è non è una divisione che avviene dopo. Mh-mh.
Mh-mh, certo. <chuckles> Certo. Mh-mh. Certo. Eh. Ottimo, ottimo. E invece, ehm, ti volevo chiedere, dal punto di vista della uhm, della spesa, quindi degli alimenti che che consumi, ehm, sei più portata, uhm, quando magari, uhm ,vai al supermercato, a prendere dei prodotti biologici che però, si sa, costano un pochino di più, oppure, ehm, non ti interessa, diciamo, la provenienza dei prodotti, ehm, ma punti cioè, vedi soltanto il lato economico; quindi costa di meno, prendo quel determinato, uhm, prodotto.
Mh-mh.